آمم، م ما أن ما أنتم أصحاب المشروع ده مبدئيًا، فلازم هُم يقتنعوا بده، إن أنتم هتحتملوا آآ بشكل شخصي الصرف على المشروع، مش ع م ك كجزء من بنائه، فأنتم آآ يعني إن أنتم متى الموضوع المُرتَب ده ما يتحطش في في بالكم أو المُرتَب ده كفايدة حتى من آآ يعني من المكان مش دلوقتي، يعني المفترض إن أنتم تبنوا حاجة.
أُمَّال إمتى؟
بعد ما يقوم على رجله، يعني أنا ب لسه باقوّمه فباقول هاخد منه إيه؟ مفترض إنه هو يقوم الأول.
يعني مفترض إن إحنا ناخد منه يعني رواتب بعد قد إيه مثلًا؟
رواتب، أنتم أصحاب المكان تاخدوا رواتب ليه أصلًا؟
يعني الفلوس اللي هتيجي
أنتم صحاب المكان هتاخدوا فوايد. الفوايد دي بتتاخد، وتتقسّم تاني برضه، قبل ما تتقسّم عليكم أنتم، بتتقسّم جزء منها لازم يكون عايد على المكان، وتطوّيره، والجزء التاني فوايد ليكم أنتم، تتوزّع عليكم بالنِسَب.
يعني آآ